Ai, eu preciso da tua ajuda, viu? Eu não sei como definir, sabe, limites, assim, pra ficar respondendo e-mail e ficar fazendo horas extras.
O sim. Entendi. Mas, hã vamos lá. Você não consegue definir limite no sentido de horário? "Que horas eu olho meus e-mails?" Ou eles ficam entrando? Ele tá no teu celular, eles ficam entrando sem parar? Só pra eu entender um pouquinho teu cenário aí. Porque quando tá no celular, realmente, é uma coisa de louco, né? Hum, o volume não para. Ou é no trabalho somente? Me conta isso.
Ah, eu vou te explicar. Vou te explicar. É o meu trabalho mesmo. A minha chefe, ela me manda muita mensagem por WhatsApp fora do meu horário de trabalho, sabe? E, hã, como a gente trabalha também com o fuso horário brasileiro, a gente tá aqui no exterior, mas a gente trabalha muito com o Brasil. Então é muito normal, devido ao fuso, que alguns e-mails cheguem no horário que eu não tô mais no meu horário de trabalho aqui, sabe? E a minha patroa, ela espera que eu fique, assim, disponível.
Uhum. Uhum. Hum. Hum, entendi. Bom, mas o fuso horário ele é bem distinto, né? Bem distinto e não não é uma coisa não é uma barreira, assim, que se quebra fácil. Não tem como. Ele existe. Ela não respeita o horário. Essa que é a verdade.
Muito. Isso mesmo, sabe? E ela e, assim, essas horas extras, às vezes ela pede pra mim fazer reuniões às 21:00, sabe? E eu trabalho, assim, no horário comercial das 9:00 às hã, às 15:00. Então, assim, às vezes eu nem faço hora de almoço, sabe, pra mim poder ir fazer minhas 8 horas certinho. E mas voltando pra casa o trabalho continua, porque ela vive me mandando e-mail, me mandando WhatsApp. Eu não sei mais o que fazer.
Uhum. Uhum. E é só você que trabalha longe, assim?
Olha, só eu.
Com esse fuso horário? Só você. Acho que você vai precisar conversar com ela, entendeu? Ou ir pra linha de que terminou o expediente você fecha. Você não deve ter e-mail no seu celular, só no computador. Você vai fisicamente no seu trabalho?
Eu vou. Faço híbrido, sabe? Eu faço metade no escritório, metade de casa.
Ou é home office? Uhum. É porque, assim, na verdade, tá muito mais na tuas mãos do que nas de na dela. Porque ela vai continuar te mandando, ela vai mandar. Se você fechar e colocar que está off, o como é que ela pode?
Então
Ela não vai ter acesso a você.
Sabe qual é o problema eu acho? É que a gente tem o costume de usar o WhatsApp, né? Isso é muito de brasileiro. Então assim, eu se chega algum e-mail pra mim, e óbvio, não é mais o meu horário de trabalho, ela me manda mensagem cobrando: "Olha, chegou o e-mail de não sei quem. Eh, responde". Sabe? E, ai, e eu acabo
Hum. É. É, eu sei eu entendi. Eu vou te falar: isso é muito comum no ambiente de trabalho quando tem WhatsApp. Ele, realmente, ele não permite porque ele é 24 horas. Ele é. É uma ferramenta 24 horas. Você vai precisar, aos pouquinhos, fazer com que ela perceba que você tem o horário, e que você passou do horário. Não quer dizer que se ela tinha uma reunião excepcional, super importante, que tu não vá fazer, não é isso, mas, assim, ela precisa perceber que você tem outras coisas. Eu posso tá errada, tá? Em algum momento você em algum momento você, em alguma mensagem disse pra ela: "Olha, infelizmente agora eu não posso, eu tô num compromisso familiar. Eu tô em tal lugar. Eu agora não posso. Pode ser amanhã?"? Educadamente, você já fez isso? Já deu algum "não"?
Verdade. Não, você tá totalmente certa. Ah, já teve várias vezes, eu já fiz várias vezes. Às vezes ela manda mensagem de domingo, num num sábado, é muito sem noção, sabe? E assim, o poblema é que não é que me paga como se fosse hora extra, e mesmo que pagasse. Eu acho que precisa existir um respeito, sabe, mas eu não sei como falar com ela sem ser, assim, agressiva, sabe?
É. É. Olha, o eu acho que você vai ter que abordar isso você não tem feedback?
Não.
Não tem? Não tem a rotina de ter um feedback formal? Mas você pode, tip numa linha muito estratégica, marcar um ponto com ela, uma conversa com ela, a cada 15 dias, alguma coisa assim, abordar o tema de forma oficial, tá? Porque aí fica dentro de uma conversa, assim: "Olha, eu queria muito conversar contigo a respeito desse assunto, porque tá impactando aqui. Tu e eu tenho família, às vezes eu tô no meio de tal e tal situação, eu tenho que parar tudo, e aí, eu queria ver contigo, como é que a gente pode" Aí, olha só, tu tá tirando do teu colo, tá colocando, compartilhando: "Como é que a gente poderia fazer diferente, pra que fique bom pra ti, e pra pra mim também?". Porque tem que ser falado, entendeu? Ela não está percebendo.
Não. Sim. Aham. Ah, você tem toda razão.
É, precisa ser falado, pra que ela realize que ela tá impactando a tua vida.
Eu acho que ela tem noção, sabe? Mas é que quando a gente faz uma vez parece que a gente tá dando permissão da pessoa continuar fazendo. A minha impressão é essa, sabe? É porque às vezes ela me manda mensagem, aí eu falo: "Olha, agora não posso", "Ah, eu estou jantando", ou eu: "Ah, não estou em casa, tô fora com a minha família". Aí, ela insiste, sabe? Ela espera 1, 2 horas e manda de novo a mensagem: "Ai, você conseguiu ver?", "Você conseguiu responder?". Aí, parece que eu, como funcionária, sou obrigada a parar a minha vida, enquanto ela que p às vezes muitas vezes, ela poderia fazer aquilo sem a me aguardar, sabe?
Mas o trabalho é importante, né? Uhum. Uhum. Isso. Uhum. É, eu acho assim o eu sei que, né, opinião cada um tem a sua, mas su tem que conversar com ela seriamente sobre esse ponto. Porque ela tá invadindo o teu espaço, entendeu? Ela está invadindo. Agora, é diferente. Aí, tu tem que fazer algumas perguntas estratégicas nessa hora: "Esse assunto, eu não posso ver amanhã?". Porque, assim, tem a diferença de horário. Daqui um pouco, esse assunto ela nem vai tratar hoje. Vai tratar amanhã. Por que hoje? Às vezes, a gente precisa fazer uma pessoa refletir sobre a urgência e importância daquilo ali, o tema, sabe? E a melhora é na hora, n não é depois. Eh, "Eu posso ver isso amanhã? Eu te prometo que assim que eu começar amanhã, eu já vejo". Até porque a diferença de horário também tem uma vantagem. Enquanto você estiver trabalhando, ela ainda está dormindo. Então, quando ela acordar, você já fez e já vai mandar uma resposta. Fala sobre isso, sabe? Aborda esse ponto positivo.
Hum. Aham. Uhum. Ah, sim. Sim, você tem razão. Uhum. Adorei, viu? Gostei muito dessa ideia, porque eu acredito acredito não, eu acho que a minha chefe ela é muito ansiosa, então ela quer dar sempre, assim, o melhor os clientes dela. Então quando alguém escreve, parece que a gente tem que tá disponível 24 horas, mas a gente também tem que educar os nossos clientes, que a gente tem um horário de trabalho, né, um horário comercial pra responder, e como você mesma falou, né, devido ao fuso horário a gente tem essa vantagem, mesmo que ele me escreva de noite pra mim, no dia seguinte eu vou responder cedo ele e a gente vai dar continuidade à nossa conversa, né?
É. Claro. Sim. É. É isso, faz uns combinados, tipo assim, aquilo que tu quer que seja priorizado, já bota como importante no título do email, "eu vou priorizar, eu vou chegar, vou ler, vou me dedicar", quando você chegar, já vai ter uma resposta. Sabe, pessoa ansiosa tem pra tudo que é lado, mas a gente, quem não é ansioso, tem o papel de acalmar <laughs> e tu não vai acalmar ela, mas talvez o teu posicionamento acalme tranquilidade pra ela, assim oh: "Amanhã à primeira hora eu vejo isso, pode ser? Ok?"
Hum. Uhum. É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, viu, porque tá me ai, tá tirando a minha paz, sabe? Tem é uma coisa que tá me irritando.
É, e tira mesmo. É, o WhatsApp no trabalho é uma coisa perturbadora. Eu já conversei com algumas pessoas, já ouvi sobre isso, é bem interessante. Porque não tem limite, mas tá dentro de cada um dar o seu limite, né. Então não vai ser radical, tu também precisa trabalhar, todo mundo precisa, ninguém vai sair, né, nada disso, mas é o limite, é o horário, eh, com combina, os combinados, né, tem um ditado que eu aprendi, os combina combinado não é caro. Tá combinado, e aí, tu parte pra essa: "Vamos combinar um modelo? Tudo que tu me enviar depois de tal hora, aqui, pra você é tal hora pra eu já estou em casa, envolvida com criança, com marido", enfim, eu não sei da sua vida, mas aí voc você fica
Sim. O combinado. Mas é verdade, mas é assim mesmo, né, quando que assim, porque a gente sabe que esse trabalho de casa nunca termina, então, quando eu termino minhas 8 horas do escritório, eu quero voltar pra minha casa e não ter toda essa dor de cabeça, né, de ficar ainda, controlando e-mail, respondendo e-mail, participando de re de reunião.
Isso. É isso. É isso. Não. Eh de reunião. Inclusive, horário de reunião é outra coisa que tu pode propor para ela, um bem bolado de horário: "Olha, como você, eu sou da sua equipe, eu fico distante, ta, ta. Seria sempre legal que vocês fizessem tal horário, porque daí, tá dentro do meu horário. Ou, pelo menos, pegar 1 horinha no máximo, meia horinha, mas seria bom dentro do horário. Eu eu eu vou ser honesta, eu acho que você tem um jeito todo doce de falar. Bem importante você abordar dessa forma, trazendo a situação, o impacto, e levando sugestão. A melhor coisa é sugestão: E vamos experimentar, pode ser que fique bom para você, pode é bom que fique bom para os 2 lados, a gente experimenta um período, depois a gente faz uma avaliação." Sabe?
Com certeza. Nossa! Eu tô gostando muito das suas dicas, tô anotando tudo aqui. Porque, realmente, eu preciso resolver isso, pra não chegar num ponto, assim, de eu ficar tão estressada e ter um burnout, né, ou ter que pedir demissão. Porque, realmente, é muito desgastante a gente eh continuar trabalhando de casa, né?
É. É é é é complicado. Às vezes, é bem difícil mesmo. E dependendo das pessoas com q com as quais a gente se envolve. Com temperamento, personalidade e mais a distância e mais as ferramentas, tudo isso complica. Mas acho que tá bem na tuas mãos de fazer essa proposta, de negociar com ela, fazer um experimento. "Vamos pro" "Posso te propor?", "Vamos fazer assim?", "Essa sugestão vai ser bom para ti, vai ser bom para mim". Vai levando assim. E eu acho que, aí, a medida que tu experimentar, tu vai se sentir mais tranquila, porque tu tá dando limite. E ela também. Quando ela vê, ela entender que ela vai ter exatamente o mesmo resultado ou até melhor.
Sim. Nossa, eu adorei mesmo, assim. Você trouxe muita clareza, assim, eu estava, assim, desesperada. Não sabia o que fazer. E a gente, né, que quer manter o nosso trabalho, quer tá disponível. Mesmo assim, acho que a gente precisa aprender a dar um limite, né, pra poder tá saudável na empresa e tá bem também, né? Se sentir confortável de fazer aquele trabalho que a gente também acaba amando.
Eu acho que tu pode por esse caminho. É, complexo Isso. É isso. E o mais importante é tem que ter essa clareza de negociar, sabe? É importante.
Você tem toda a razão. Muito obrigada!